Peki, empatiden, ııı, yoksun toplumlar, şimdi empatiden yoksun bireyler empatiden yoksun toplumları oluşturur. Sence empatiden yoksun bir toplum nerde yenilir yani en çok bu nerede kendini, eee, gösterir? Nerede sıkıntılar
Çok doğru. Sokakta diyebilirim. Ya, en basit şu anda sorduğuna, ııı, karşılık sokakta diyebilirim. Yani, neden sokakta insanlar bu kadar öfkeli? Neden sokakta insanlar bu kadar birbirlerine bağırıyor? Yaş fark etmeksizin, tabii ki herkes sabırsız, herkes aceleci, herkes öfkeli. E, kimsenin kimseye tahammülü yok. Çünkü neden? Empati kurmayı bitirdik artık. Ya, anlayışımız, eee, giderek aslında anlayışsız bir topluma dönüyoruz. Bu da dediğin gibi, sonuçta toplumu yaratan kim? Bireyler. Her bir birey kendisi anlayışsız ve, eee, empatisiz ve bencil olduğu sürece, eee, bu da noluyor? En basit sokakta. E, sokaklar zaten iş ortamlarına, okulları, aile çevrelerine dönüşüyor ve buralarda da
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Belki sabırsız. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Sokakta Yani bu aslında bir pandemi gibi. Ha, bu her yeri kapsıyor.
Kesinlikle. Domino etkisi diyebiliriz aslında. Da
Aynen ve toplumun bütün hayatını etkiliyor diyebiliriz, değil mi?
Eve evet, aynen öyle yani ben öyle gözlemliyorum, eee, ve, eee, en basit diyorum ya sokakta, yani, daha yeşil ışık yanıyor ve arkadaki sanki daha, bir dakika daha vitesi geçirmen zaten 10. Ya, bu sabırsızlık ne? Ya da yaya geçidi mesela. Yani yayanın üstüne sürme, ya, bir dur, belki kafası dalgın. Mesela hastane önlerine bak. Hastane önlerinde daha hızlı gidiyorlar. Ya, bir dur. Orada belki hasta yakını var. Hani ne durumda? Belki kaybetti. Hani, yani ben
Hı hı. Hı hı. Elbette. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani senin verdiğin bu örnek, eee, trafik alanında daha ağırlıklı. Çünkü trafik alanında empati yoksulluğunun sonuçları daha hayati ve ağır olabiliyor.
<clears throat> Evet. Tabii ki, tabii ki. Ya, bu İnan bak banka kuyruklarına bak banka sır sıralarına ya da bankamatik sır ya da market sıralarına. Yani, b eee, insanın çantasından cüzdanını çıkarmasını bile bekleyemiyoruz. Ya, "Hadi, hadi, hadi, hadi." Yani, ya da bankada. Tabii ki, bit eee, hemen her şeyimiz hızlı ve hemen çözülsün. Eee, karşıdakinin ne durumda yaşadığını, ne hissettiğinin hiçbir önemi yok.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bir tahammülsüzlük var. Hı hı.